Ou seja, você vai ter um cachecol gatinho, né.
É, que vai me esquentar. <laughs>
Maravilhoso, ótimo. Já tem companhia pra dormir, vai ficar superconfortável. Você já começou a dar uma olhadinha s pra ver se tem algum evento cultural, alguma atividade gratuita no período que você vai estar por lá?
É. Sim. Gratuita não, não tinha pensado, mas é uma boa mes
É, começa a dar uma olhada, uma pesquisada. Se você tiver alguém além dessa moça, né, que vai te alugar o apê, se tiver alguma outra pessoa, pra não perturbar só ela, né, começa meio que 1 semana antes, porque tanto é inútil você perguntar agora se você não for viajar imediatamente, né, então é isso, quando tiver pra chegar a viagem, aí o povo começa a publicar, né. Eu vou te dar, tipo, o exemplo, a assim na na parte da Umbria, em Itália, né, eles têm muitos eventos públicos no na parte do verão, que são sempre eventos dedicado à comida. Então tipo, a cultura de cada bairro. Não são grátis, porque você vai comer, né. Então é como se fosse um restaurante ao céu aberto. Mas pode ser que a França tenha coisas bem parecidas e que sejam, tipo, ah, barraquinhas típicas, uma feirinha típica com produtos artesanais, sabe. São coisas que são de baixo custo, grátis, se você não for comprar nada. Muito difícil de manter, né, aquela "segurar a onda", uma coisinha ou outra é capaz que você acabe comprando, como um um pode ser capaz também que você veja lá uma barraquinha que vende alguma comida típica, que custa super baratinho, queira provar, e aí já é uma outra coisa superválida, né. Então é bem legal isso, de você dar uma pesquisada pra entender quais são os eventos locais, eventos de bairro.
Aham. Aham. É. Aham. Não, vai demorar um pouquinho. Hã. Hã. Olha. Sei. Certo. Aham. Boa. Aham. Certo. É. Certo. É. Eu vou ver se eu acho tipo um site, assim. Não sei, sites é uma coisa muito antiga, né, mas acho que existe ainda. Mai do tipo que conc concentra, assim, os eventos, sabe, porque às vezes eu sinto que no Instagram, fica aquelas coisas muito instagramáveis, comerciais demais. Então acho que sair um pouco dessa rota
É. Na existe. Isso. E geralmente É, geralmente os locais sabe quais são os sites e tem esses eventos.
É. Eu tenho uma amiga muito querida que mora em Paris, eu ainda não mandei mensagem para ela, porque eu estou só com esperando essa mulher confirmar esse negócio para eu falar assim: "Amiga, eu estou indo".
Uhum. Perfeito. Quando você tiver essa confirmação, então essa é a amiga que você deve pentelhar literalmente: "Amiga, estou indo".
É. Porque ela é parisiense. É, então
Ai, que bom. Vai dar certo, viu. Eu acho que você vai conseguir fazer uma boa viagem, se distrair e manter, né, aquela base
É. Você acha que vou conseguir gastar pouco, assim, ten fazendo essas coisas? É, né.
Exato.